Então é orar, né, <chuckles> e esperar o corpo eh
Sim, não, super super justificável você tá tão inquieta, né, é uma Sim.
É. Aí cara, eu, além disso, né, porque eu sei ler bem os exames da minha filha, eu sei identificar, não só da minha filha, de toda a minha família, eu já dou características do que vai ser antes da médica falar comigo, eu já sei o que que é geralmente. Então, quando eu cheguei a mandar um e-mail pra ela, eu esperava aquela resposta no mesmo dia. Porque eu sei que ela vai me pedir exames extras, que não foram feito. E aí, eu tô uma semana, que eu durmo super mal, com pensamentos super inquietos, porque eu já dei uma estudada no vírus, né. Eu sou super aquela mãe que estuda
Hã. Aham. Tá. Sai. Tá. Aham. Sim. Ó, boa, boa! Tem que se formar. Sali
então, eu já dei uma estudada no vírus, eu sei que tem alguns medicinais que são homeopáticos, né, que a gente pode tá começando a dar pra minha filha.
Certo.
E eu quero o aval da médica, porque eu jamais vou automedicar minha filha, né.
Claro. Sim, é claro. E você tentou ligar pra ela? Tem algum número que você pode algum do escritório dela, algum lugar que você pode, tipo dar uma enchea enchida de saco, aí?
Tentei. Liguei, mandei e-mail, mandei 2 e-mails, ela viu o e-mail, ela não respondeu, ela viu a minha chamada, ela não respondeu. Aí eu te pergunto, como é que eu faço para acalmar a minha mente num momento desses?
Certo. Aham. Hã! Tá. Não, eu eu penso que é é é bem difícil porque você vai que, eh, você assim, a a a solução pra você acalmar a sua mente agora é realmente você ter um direcionamento de de um profissional, né. E você pensou na possibilidade de ir atrás de outro profissional, passar ela a ba sim, não digo nos talvez, não sei se uma numa emergência, mas assim, eh, a procurar alguém, na assim, no no seguro saúde, enfim que possa atender ela, com mais rapi rapidez? Ou no não é uma
Exato, exatamente. Sim. Então, a minha meta dessa semana vai ser eu dou até segunda-feira pra médica de base ligar. Se segunda-feira ela não respondeu, porque eu já de manhã, eu vou tá pentelhando ela, eu não tô nem aí. 9 da manhã eu estou ligando: "Meu amor, como é que é? Vai me responder? Não vai me responder? Até às 3 da tarde, ela não me ligou, eu já vou ligar, vou pedir no consultório privado, um clínico geral pra que consulte a visite a minha filha e me explique a situação. E aí, eu vou expor também já, o que eu estudei, porque eu já vi alguns seminários que falavam a respeito: "Ah, tem que dar vitamina A, vitamina D, porque esse vírus ele come não faz você absorver, né, as vitaminas. A vitamina A, vitamina D, zinco. E são coisas que eu não me sinto à vontade de dar pra minha filha, são coisas que eu poderia muito bem dar, né, mas eu não acho certo. É, não é prudente, então
Tá. Sim. Claro! Sim. Sim. Claro. Sim. Ah, nossa! E tá E. Sim, mas não é prudente, né. Sim, sim. E a sua filha, ela tem se sentido mal? Ou você sente que ela tá, eh, mas assim meio desanimada por causa dessa questão da vitamina? Ou ela tá normal?